Opo, 'yon nga rin po 'yong napapansin ko, then no'ng isa no'ng isa rin po na nakita ko, is 'yong nag-la-live naman po, humihingi ng tulong do'n sa sunog daw po ganito, ganiyan. Naka-live siya pero hindi niya binabanggit sa live kung saan pupunta 'yong bombero, saan pupunta 'yong ganito, 'yong mga rescue. Basta naka-video lang siya, "Tulong po, tulong sunog dito." Eh, wala naman po siya sinasabing lugar, eh 'di, paano ka matutulungan niyan, 'di ba. <scoffs>
Hm. Hmm, mm. Oo. Oo. Mm. Oo, eh. <chuckles> Nata natataranta na, oo. <chuckles> Nakara oo, na nakaranas ka na ba na ano, sa social media nasaktan ka mismo, personal?
Opo, hindi mo na malaman, eh. Opo.
Tapos paano mo to hinarap?
Paano pong <clears throat> Paano pong nasaktan, like may issue na pinost tungkol sa akin?
Hal halimbawa a ano, may nag-comment. Oo, o kaya may nag-comment. <clicks tongue>